देखिए इस सपने में तो मैं नहीं कहूँगा कि वो मेरा साथ दें पर एक और मेरा जो सपना है, उसमें वो काफ़ी बाधा बन रहे हैं मेरे आस-पड़ोस के लोग भी और अ, मेरे घरवाले भी। मैं एक पांडा पालना चाहता हूँ पेट एक बोले तो, मैं उसको पांडा को पालना चाहता हूँ अपने घर में कि एक मैं पांडा रख पाऊँ, देखिए कितनी शान की बात होगी अगर मैं अपने घर में पांडा पालूँगा। देखिए एक अ, औरा प्लस प्लस हो जाएगा जो मेरा देखिए इसके चलते तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाल पाऊँ पर मेरे घरवाले हैं काफ़ी वो अ, डॉग तक को पसंद नहीं करते हैं घर के अंदर, वो कहते हैं कि घर के बाहर ही रखना है जो रखना है, घर के अंदर कोई चीज़ नहीं घर के अंदर इंसान रहेंगे। तो वो मेरा जो ये सपना काफ़ी चूर-चूर होता जा रहा है और मैं इसको शायद जो लगता है कि बहुत ही जैसे एनिमल मूवी थी। तो जैसे उसके दादा जी का घर दूसरा होता था तो वैसे ही मुझे एक और घर बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं पांडा पाल सकता हूँ पर, तो देखिए ना वहाँ मैं ऐसे अपने जो है ऐसे मैं अपने सपने को पूरे करने की सोचता हूँ। तो आपका, आपका कोई सपना है जीवन में आप कोई स बनने की सोच रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं? क्योंकि लड़कियों के काफ़ी सपने होते हैं जैसे फैशन डिज़ाइनर बनना, फोटोग्राफर बनना या कुछ। आपका क्या सपना है?
जी। <chuckles> जी। अच्छा। <chuckles> हुँ। हुँ, जी। जी, जी। जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी, जी। जी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने सपनों की राह पर हूँ और ऐसे मेरे को बाँधा है, कुछ है नहीं अ, उस तरीके से बोला जाए तो और मुझे लगता है कि मेरे लिए सोसाइटी का जो सोच है, समाज का जो सोचने का तरीका है, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका हर किसी का एक सोचने का तरीका बनता है, लेकिन अ, कई लोगों की सोच आगे होती है और क और कई लोगों की सोच पीछे भी होती है। तो जब जो पीछे वाली सोच के लोग आपको कभी कुछ अ, राय देते हैं तो उसको नहीं लेनी चाहिए, <chuckles> और तो मेरा तो यही मानना है। अ
च अरे! क्या बेहतरीन! हुँ, हुँ। अच्छा, अरे! हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। अरे! पास हो गया तो, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। कुल। अच्छा। <chuckles> हुँ। हमेशा आगे वाली सोच को हमें लेना चाहिए। हाँ जी, तो
आगे वाली सोच को फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव अच्छा ही है और वो अच्छे अनुभव से बोल रहे हैं कहीं न कहीं।
हाँ, वैसे सोच कौन-सी थी मुझे समझ नहीं आई वैसे पर चलिए मैं इसको कभी अपने जीवन में उतारने की ज़रूर प्र अ, कोशिश करूँगा। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा कि आपसे आपके सपनों के बारे में जानके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है आपसे कभी फिर दोबारा बात हो। तो आपका धन्यवाद।
जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी। धन्यवाद।
हुँ, आपका भी। ठीक है।